Eh, di pensare a sé stesso, di, uhm, capire che, uhm, il fatto di non dire di no, non nuoce, uhm, la persona che fa la richiesta, ma, uhm, al contrario, uhm, assumersi, mhmm, troppi troppi compiti, o dire sempre sì, uhm, ci nuoce solo a noi stessi, e non è una tragedia, non è non è che stiano facendo un torto gravissimo se a una persona diciamo di no, è del tutto normale.
Mh. Se dovessi consigliargli una una di tecnica che diciamo così, una tecnica e e e espressiva, o comunque, uhm, ve verbale, insomma, da mettere in atto, quale gli diresti, appunto, a chi ancora è i è incerto, insomma, su ques su sul da farsi?
Mh-mh. Sì. Sì. Okay. Sì. Eh, ehm, sicuramente dire di no in maniera convinta guardando negli occhi, e allegando una motivazione credibile. Quindi, come la stessa roba che faccio io, come ti dicevo prima. Quindi, uhm, essere convincenti nella nel nel dire no, ed essere sicuramente non vacillare, ecco, perché un no detto, magari, in maniera Esa
Mh. Okay. Mi dicevi Certo. Mh. Un po' incerta, dici, dà dall'adito, comunque, all'altra persona di insistere. <chuckles>
Proprio così. Ti faccio l'esempio classico del venditore che, magari, viene <clicks tongue> viene a casa tua, o magari vai in palestra, fai una prova, ma vuoi solo provare, e non vuoi comprare nulla, mhmm, perché, magari, devi provare più pro più palestre, ehm, e il classico venditore tu li dici: "No, adesso non posso, no." E, quello continuo, contina, continua. Ecco, lì, uhm, appunto, loro fanno leva sulle persone incerte che vacillano. Ecco, se invece è un no secco, convinto, uhm, anche detto con una certa autorità, uhm, ecco, diciamo che quelle persone, mhmm, tornano solitamente un po' più sui loro passi, ecco. Certo.
Sì. Ah. Sì. Mh-mh. Eh, certo. Indubbiamen Sui loro passi, ho capit Quindi, que questo è un consiglio sempre sempre vali Ti
Esatto. Che poi anche quello è l'esempio classico anche del dire no, mhmm, f mhmm, nel senso in una situazione che comunque non ci converrebbe, anche i venditori per strada, magari, che ci propongono cose che non ci servono, ecco.
Mh. Certo. Esse essere fermi, insomma, quando quando si dice no. Mh. Capi Vabbè con un rivenditore è più facile dire no e basta, diciamo così. <chuckles> Sicuramen
Esatto, esatto, esatto. Sì, sì, sì. Però sai, i venditori, sai, spesso e volentieri, mhmm, magari, cercano proprio la persona che fa fatica a dire no, e magari, la persona che si fa più, uhm, come dire, pensieri su: "Mo' però se rispondo di no, poi, potrei offenderlo. Poverino." Eh, esatto, loro cercano proprio quel tipo di persona, punto, chiaramente.
Mh. Certo. Bene. Sì, sì. I indubbiamente, indubbiament Indubbio indubbiame Non so se hai avuto modo di, uhm, valutare questo tuo modo di, mhmm, di pensare, rispetto a al con ad altri contesti regionali, o addirittura diciamo internazionali, se hai avuto occasioni di, mhmm, di interfacciarti con lavori, o relazioni con persone di altri paesi. Se è così, che differenze hai notato?
Mh-mh. Sì. Sì. Okay. Mh-mh.